Recientemente, me he dado cuenta que paso mucho tiempo apoyando a otras personas, amigos, familiares, incluso hasta compañeros de trabajo. Me buscan cuando están mal, cuando necesitan desahogarse o o sólo tomar así como decisiones, y la verdad es que yo siempre estoy ahí, ¿no? Como que presente con ellos. El problema es que empiezo a sentirme cansado, como si mi energía se fuera quedando vacía. Pero me cuesta mucho priorizarme a mí sin sentir culpa, o sea, como que me afano mucho en querer, las demás personas que me rodeen estén bien y como que en segundo término siempre me dejo a mí y ahorita recientemente me doy cuenta de que, pues, es un problema, porque, pues, ¿dónde quedo yo, no?
Claro. Claro, claro. Muchas gracias por compartirme tu problema. Muchas gracias por expresarlo, eh, créeme que es algo que le pasa a mucha gente. Te felicito por tener estos valores y esta iniciativa de ayudar a las personas, y también te aplaudo que ya hayas reconocido que llevar esto, aunque tengas las mejores intenciones y aunque venga de un lugar, pues superbueno y y y y lo haces, pues con amor, eh, pues, sí es bueno que te cuides, así que mira, ahorita en esta plática vas a ver que vamos a encontrar algo que te sirva de ayuda, un consejo, una recomendación y y vas a salir adelante. Yo confío en ti. Me gustaría hacerte unas preguntas para entender un poquito más de contexto.
Sí.
Puedes platicarme si esto te pasa muy a menudo, si te pasa en general con varios amigos, si solo es con un amigo al que apoyas y básicamente, ¿cómo es el apoyo que les brindas, el cual ya te tiene un poquito, pues cansado?
Pues fíjate que, más que nada el apoyo que yo brindo es emocional, se podría decir. Y justamente ahorita, pues, eh, hay una situación que se está suscitando con con un amigo muy cercano a mí, pero él siempre recurre a mí para, pues sí, contarme parte de lo que él pasa y pues sí, a ahorita él está pasando como que un proceso muy complicado y muy difícil, pero yo siempre he estado ahí con él. Pero f muy recientemente hace un par de días, yo pasé una situación igual, complicada, eh, no de vida o muerte, pero sí un tanto así difícil para mí. Y yo, eh, recurrí a este amigo como para, pues sí, esperar como que ese apoyo, ¿no?, recíproco, pero lamentablemente, mi amigo, pues, eh, me volteó bandera y y y fue así como que nada más me di me dio mi viada. y no f no sentí así como que el apoyo, y ahí fue cuando me cayó el 20 y dije: "Pues sí, ¿cómo puede ser posible que siempre he estado ahí y yo cuando necesito algo, eh, pues sí, me me voltea la espalda?", ¿no? O sea, están ahí como que, me niegan esa ayuda que tal vez yo necesito.
Okey. Ujú. Okey, okey. Okey. Lamento mucho escuchar eso, ha de ser muy difícil y y lo lamento, no ha de ser, eh, agradable que tú hiciste para alguien. Yo creo que en una amistad siempre uno espera reproci reciprocidad y pues quieres que lo que tú das también te lo regresen, ¿no?, yo creo que es algo muy justo y y tendría que ser así. Lamento mucho que estés pasando por esto y pues vas a ver que que esto va a cambiar. ¿Cómo?, me gusta esa tu pregunta de otra pregunta. ¿Cuánto más o menos de tiempo llevas dándote cuenta o en qué momento te diste cuenta que esto ya era un problema? ¿Cuánto tiempo llevas ayudando, pues a este amigo? ¿O cuánto tiempo llevas de darte cuenta de qué, o sea que ya ya esto está siendo a costa tuya?
Pues, siendo sincero, ya llevo demasiado tiempo, el el mostrando ese apoyo con este amigo del cual te te menciono y siempre he estado con él, o sea, en las buenas, en las malas y en las difíciles. Y, pero fue muy recientemente, que me di cuenta, o sea, de que, eh, prácticamente me di cuenta que estaba en una situación así porque, pues, como te mencionaba hace un momento, fue que yo estaba como que, pues sí, en la en esa situación difícil, complicada. Y al momento de yo contarle las cosas, pues, fue así como que, pues, ah, pues, eh, pues, vas a estar bien y todo y y ya, ¿no?, o sea, no pasó así como que, a detalles, no me preguntó qué es lo que pasaba, qué es lo que sucedía. Y prácticamente, yo hice un autoanálisis y dije: "Es que cómo puede ser posible de que, llevo yo bastante tiempo, eh, apoyando, incondicionalmente", porque pues, esa es la la mejor forma, ¿no?, que puedes apoyar a alguien y buscar el bien el bienestar de alguien, ¿no?, y dije: "¿Y yo dónde quedo? ¿No? ¿En qué lugar me posiciono?" O sea, ¿qué qué lugar me estoy dando yo mismo? ¿No?, o sea, prácticamente, aquí ese es el problema que yo tengo moralmente, ¿no?, de que, tal vez sí, ¿no?, las personas a lo mejor, te dan tubiada y y te dejan punto y aparte. Pero lo importante es, ¿tú qué lugar te estás dando? ¿No?, y ahí es cuando me di de topes en la pared y dije: "¿Qué qué esta y, qué estoy haciendo con mi vida?" O sea, qué, ¿en qué lugar me estoy posicionando a mí mismo? ¿No?, entonces ahí fue cuando, toqué fondo y dije: "No, pues, necesito verdaderamente un consejo para que, me pueda sacar de esta área en la que estoy".
Okey. Sí, claro. Claro. Okey. Okey, okey, entiendo. Lamento, en verdad, mucho que te sientas así. Lo bueno que ya estás entendiendo, tienes, eh, reconocido que te tienes que dar prioridad a ti. Al final de cuentas, para poder ayudar a alguien más, tienes que estar bien tú, y y también está increíble que puedas ayudar a alguien, pero tampoco a costa tuya. Entonces lamento lo que estás pasando. Y créeme que que esto no es para siempre, no dura para siempre, a muchas personas les pasa, pero es algo que puedes que puedes hacer que cambie. Por último, me gustaría plat este preguntarte, ¿cómo es, eh, crees que la reacción de tus demás amigos es diferente a la de este amigo en particular o o todos te han como que, por así decir, pagado con otra moneda, o crees que es un caso específico de este amigo que no supo tal vez cómo estar para ti? Y si es así, y solo fue ese amigo, ¿tú crees que fue como de que? Hay personas que simplemente no son buenas para ayudar, para dar consejos y no es que sean groseros, simplemente es como un no tienen esta empatía, este tacto. Pero si tú lo has visto, que él para otras personas ha sido como que, pues, ahí un buen amigo en ese aspecto y sí notaste el cambio contigo, pues, no está padre, entonces, ¿tú crees que que va más por ahí, que no se sepa expresar, o tú crees que sí lo hizo a propósito? Y también cuéntame si te pa te ha pasado con otras personas aparte de él.
Pues, fíjate que por fortuna, eh, pues, no me ha pasado con otras personas. O sea, realmente, eh, a mí me gusta apoyar a los demás. Yo creo que son pocas personas con las que yo me he, así, como que abierto, y les he contado así como que mis problemas. Porque, créeme que ni ni a mi familia, <chuckles> fui así tan abierto como para contarles la situación por la cual estaba yo pasando. Y fue como un balde de agua fría con él, porque, pues, eh, yo lo considero mi amigo, lo conozco desde hace mucho tiempo, hemos compartido tantas cosas. Y y a lo mejor, fíjate que ahorita que lo mencionas, no me no me he puesto a pensar si es porque lo agarré en un momento así como que, eh, desequilibrado, o que estaba pensando en otras cosas. No sé, si ese fue el caso, pero la verdad es que sí me dolió, sí me dolió, porque yo no me esperaba una respuesta así. Yo me esperaba, no una súper respuesta ni un súper apoyo, pero al menos que sí se viera como que la intención de que mi amigo sentía lo mismo que yo, ¿no? O sea, porque dije digo, yo no, no soy así que, eh, que si te hago un favor, pues, me lo tienes que pagar, para nada, pero, o sea, yo me refería a que pues, él pues, sintiera, ¿no? O sea, lo que yo estaba pasando en ese momento, así como yo también siento, o sentía lo que él me platicaba, y pues, trataba de estar ahí con él, platicar con él. Incluso, lo invitaba yo a salir a tomar un café, cosas así, ¿no?, para que, como que despejara su mente. Y yo me esperaba eso, pero, realmente no sé, si es como tú me mencionas, que a lo mejor él tenía algo en ese momento, o no sé, porque realmente él nunca ha sido así como que muy cerrado en cuanto a pláticas, y por eso me cayó muy, muy extraña, eh, su reacción en ese momento.
Okey. Okey. Sí, sí. Claro. Sí. Sí, sí, sí. Okey, entiendo, entiendo. Mira, creo que ahora, con todo lo que me has platicado, el cual agradezco que me hayas platicado y te hayas abierto conmigo. Creo que ya te entiendo un poquito más, y entiendo un poquito más de contexto. Y tengo un par de recomendaciones que espero que te puedan ayudar si es que ya si quieres seguirlas. Mira, en primer lugar, eh, quisiera recordarte, y que tú también te recuerdas que sea como sea, sea si fue la intención de este amigo o no. Pues si te dolió. Entonces si te dolió y te hizo sentir mal, quiere decir que es real, y quiero que valides eso. También igual era como que el momento exacto, en el que tenías que pasar por algo parecido o algo así, para que pudieras establecer límites para que te empezaras a poner a ti como prioridad. Y no está para nada mal, ni es egoísta. Al contrario, tienes que estar bien tú para poder ayudar a los demás. Ahora, si es algo que te sigue como que doliendo, como que sientes que no lo puedes dejar en paz. Sí, te recomendaría que tomes el toro por los cuernos y hables con tu amigo una vez más, le hagas saber que no esperabas esa reacción. Si quieres, le puedes dar, pues, el voto de de confianza y el la duda, pones ahí de de le das el beneficio de la duda para ver si lo agarraste en curva. A ver si no te había puesto atención, si andaba distraído, o es simplemente de estas personas que a veces no logran como que conectar bien con una idea hasta que se las repitas 1000 veces. Sí, tú ves que sí lo entendió. Si en esta plática él no entiende que te hizo sentir mal, y que tú esperabas, pues, un poquito más de empatía de su parte. Pues sí, te recomendaría, entonces, que, pues, tomes tu tu distancia y tus límites con respecto a mostrar estos sentimientos con este amigo. No pasa nada, es sano. Solamente si sales de dudas, y mira, igual y te llevas una grata sorpresa, y él ni siquiera te había entendido y hasta te pide perdón. Y si no, pues, te empiezas a priorizar un poquito más. ¿Cómo ves?
Pues, fíjate que ahorita que me estás mencionando eso, yo creo que sí sería lo más factible, digo, me duele lo que lo lo que se su suscitó, pero yo sé que a lo mejor él, pues, a lo mejor tiene igual por ahí cosas, ¿no?, todavía. Y como bien dices, yo creo que lo mejor es afrontar, como que la situación, hablar con él, decirle: "Oye, eh, yo necesitaba tu apoyo, por qué te comportaste así". Y a lo mejor de ahí sale, ¿no? Como que el motivo y la razón de su comportamiento. Y creo que, pues sí, yo creo que lo voy a hacer de esa manera, y yo creo que es el el consejo que que voy a tomar, eh, por el momento, o sea, este consejo que me estás brindando.
Okey, perfecto. Mira, no me queda más que desearte toda la suerte del mundo. Yo confío en ti. Sé que lo vas a llevar muy bien. Y cualquier otra cosa. Aquí estoy, y podemos hablar las veces que sea necesario. Okey, mucha suerte.
Muchas gracias.